うーん、ま、でも深い仲の友達って感じでもないので、ま頻繁に会うとか、まあ、たんまに会うだけの友達って感じなので、ま、それもちょっとこの既読スルーにかかってくるのかなって思うんですけども、あのそんその心配性の友達がこんだけ人と会いたくないっていうほどの心配性なのに、そのコロナの時期に出産したんですよ。
うんうん。うんうんうん。 ああ。 ああ。そっか、うん。 ん。 うん。 あら。わ、わあ、それは大変なことでしたね。心配性にかけて、うんうん。うーん。
<laughs> うん。 そう。それは 意外で、なんかこんだけ心配性ならなんか病院に検診に行く時に誰かに感染しないかとか、生まれてきた子がコロナになったらどうしようとか、心配しそうな感じなのに、意外になんかこのコロナ中にそれも高齢出産だったんですね。
ね。 そうですよ。 ねえ。 もう。 うん。 あ、なんかもう、もう傍から考えて、はね、こうは傍から見ると、そんな怖い人がよくもっていう、ね、どうですか？うんうんうん、うん。
そうなんですよ。びっくりで。よんじゅうだい半ばの子が、ま、2人目を出産したんですね。
ええ。あ。まあ、とはとはいえですよ、やっぱ極度の不安によく打ち勝っていたなっていう気はしますよね。うん、うんうんうんうん。
はい。 そうなんですよ。 で、その出産報告がライラインできたんですね。
ええ。